Allora, ehm, tendenzialmente, cerco di organizzarmi un po' alla settimana. Ehm, non faccio proprio un menù fisso, ehm, perché lo lo trovo un po' restrittivo, ehm, però cerco un po' di di ipotizzare quelli che sono i piatti che vorrei cucinare durante la settimana, conteggiando anche che, magari, il giorno dopo io o il mio compagno dobbiamo mangiare in ufficio, quindi dobbiamo portarci un po' un po' di avanzo. Ehm
Mh-mh. Sì. Ehm, intanto, volevo volevo chiederti questo, quante volte alla settimana fai la spesa o se hai, come dire, dei mhmm, de mhmm, degli step precisi, che so, il uhm, il venerdì piuttosto che ogni venerdì piuttosto che ogni 2 settimane al lunedì. S se hai una routine in questo senso.
Mh. Allora, ehm, sì, tendenzial sì, tendenzialmente la facciamo 2 volte la settimana, ehm, per una questione più che altro di frutta e verdura, perché, ehm, preferisco esatto, preferisco averla più fresca piuttosto che prenderla 1 volta alla settimana e rischiare poi, magari, che a fine settimana non sia più neanche buonissima, quindi i solito facciamo la domen
Okay. Mh, per i freschi, insomm Sì, o o che o che vada a male, insomma.
Esatto. Ehm, di solito facciamo la spesa la la domenica e poi circa metà settimana, come il mercoledì o il giovedì, in base a chi chi finisce prima di lavorare si ferma al supermercato e prende, ehm, quello che abbiam pensato di di cucinare, quindi frutta e verdura e ma
Ah, okay. Qui Quindi, generalmente, o chi ha tempo o se c'è la giornata libera, la fate insieme?
Sì, sì, se riusciamo la la facciamo insieme, anche per una questione un po' di di comodità, poi è comunque, ehm, divertente andare in 2 a far la spesa, ehm, però in settimana sicuramente lo uhm, uno dei 2 la deve fare da solo. Comunque è una spesa meno ingombrante, perché, tendenzialmente, magari la domenica cerchiamo di prendere anche l'acqua, così c'ho il mio compagno che è un po' <chuckles>
Mh-mh. Sì, fai fai fai la spesa più grande, fondamentalmente. E
Esatto, quella più pesante.

<chuckles> No, tendenzialmente io porto il carrello, il mio compagno fa la spesa, io sono di supporto perché non sono molto abile a a prendere frutta e verdura, prendo sempre cose che non sono buone, no non so perché, ehm, quindi io a
Ah, be <chuckles> <chuckles> Eh la l l'occhio nella scelta in questo caso è determinante.
Sì, perché poi è lui che cucina, quindi, ehm, fin da
Ah, bene, quindi interessa interessa <chuckles> comunque sia più a lui magari prendere un prodotto più fresco, vederlo, valutarlo e tutto il resto. E mi stavi
<chuckles> Sì. Sì, esatto.
mi stavi dicendo che ti organizzi più o meno un'idea di dei dei dei menù da preparare. Per quanto riguarda invece proprio i prodotti da prendere, ti fai una lista, utilizzi delle app durante la settimana quando finiscon delle cose per ricordarti, come ti organizzi in questo senso?
Si. Mh-mh. Allora tendenzialmente facciamo proprio la lista, uhm, mettendo proprio gli ingredienti dei piatti che abbiamo idea di cucinare in modo da andare mhmm sì eh no, no sul telefono. Il mio compagno è talmente preciso che fa la lista in base all'ordine delle corsie, cioè una cosa allucinante. Mh.
Ah, okay, lista cartacea? Ah, quindi quindi fa fate la spesa in un attimo voglio dire, perché di solito, uhm, c'è gente che gira attraverso le corsie perché magari non riesce a trovare un prodotto piuttosto che un altro. Quindi super preciso.
Sì. No. No, no, io proprio una cosa che sì perché detestiamo proprio perdere un sacco di tempo, perché comunque la domenica c'è sempre tantissima gente, ehm, quindi finisce che rimani tipo invischiato nel traffico del del supermercato ed è snervante.
Mh-mh. Si. <chuckles> Sì, eh, esattamente. E
Quindi facciamo la lista e e poi utilizzo anche, tipo un'app, ehm, per per degli sconti, quindi magari guardiamo anche da quest'app se ci sono dei prodotti che possono interessarci e magari prendiamo anche quelli per il menù.
Mh, mh. Sì.